Hoy vengo a ti con un problema. Y es que la verdad es que, no sé, y tengo mucha in incertidumbre, estoy dudando mucho, he estado piense, y piense, y vuelta, y vuelta a la cama, porque se me ha presentado una oferta laboral buena, pero totalmente me saca de mi zona de confort. Entonces, pues, no sé, eh, tengo mucha duda y muchos nervios. Ey, me considero una persona ambiciosa en el buen sentido de de buscar, pues, una economía estable, de siempre querer más, y estar bien, y y sobre todo comparto mucho este valor y esta opinión con mi novia. Entonces como que juntos ahí de la mano, pues, trabajamos, nos hacemos de nuestras cosas, y todo todo bien.
Entiendo. Okey. <chuckles> Claro. Entiendo. Okey.
Eh, este año me independicé, me salí de la casa de mis madre, y ya estoy viviendo en un departamento. Estoy aquí junto con mi novia, y juntos hemos arreglado este departamento desde 0. O sea, desde impermeabilizarlo, arreglarle paredes, pintarlo, amueblarlo, porque yo no me traje nada. Y y juntos, como que lo pusimos bonito y a nuestro gusto, y apenas tenemos unos meses como que, pues, ya ya viviéndolo sin tener que arreglarle algo a cada rato.
Mm. Okey. <chuckles>
También en el trabajo, no tiene mucho que conseguí un trabajo donde, pues, estoy estable, por así decir. Yo me dedico a programar, entonces ando de consultor y ando ahí un poquito, pues, trabajando de freelance con una empresa. Y también se me presentó otro fuente de empleo donde me pagan por hora, y ahí trabajo junto con mi novia. Y justo en este momento donde parece que todo está estable, y así, en una de esas veces que mandé mi currículum nada más por mandarlo, me aceptaron en un trabajo en Monterrey, que está muy al norte de donde yo vivo. Entonces, pues, justo ando con este dilema de, pues, es que yo sé que el dinero es mejor, o sea, allá pagan más, pero también se gasta más, y también aquí tenemos muy poquito de esta estabilidad, y nuestro plan era ir haciéndonos de nuestras cosas poco a poco. Entonces, pues, no sé si ya es momento, si hay mucho riesgo. La verdad es que quisiera que me dieras un consejo.
Okey. Claro. Okey. <chuckles> Mm. Okey. Claro. Oye, pues, digo, de entrada, me gustaría felicitarte porque, pues, eh, digo, tener una oferta de trabajo que siquiera estás considerando, pues, creo que es una gran oportunidad, ¿no? Em, seguramente lo que lo que estás haciendo es muy atractivo para esta empresa, y por eso, digamos, están considerando para para su vacante, eh, pero, bueno, me gustaría como conocer un poquito más, eh, acerca de este cambio, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, em o sea, ¿qué es lo que más te motiva a considerar siquiera, eh, este cambio en este momento?
Mm, la verdad, sobre todo, el dinero. <chuckles> O sea, eh, el pago es mayor, y aunque, pues, con estos 2 flujos de dinero que tenemos ahora, bueno, 3 porque, pues, está también mi novia, y juntos juntamos como que todo, eh, sí sí incrementa considerablemente lo que ganaría allá. La cosa es que también allá se gasta mucho más. Aquí donde estoy, eh, el departamento, pues, casi casi es propio porque es es, este, una herencia que en algún momento va a tener mi novia. Por el momento, pues, sí pagamos el alquiler y todo, pero, pero, pues, como que hay más seguridad, ¿sabes? Y, pues, este, a donde vivo, la ciudad se considera, pues, barata, o sea, la economía es muy tranqui en comparación de una gran ciudad como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y así. Entonces, como que nos estamos aprovechando de justo eso, de empezar como que a formar nuestras cosas, nuestros proyectos, tenemos en mente alguno que otro emprendimiento. Entonces, pues, generar un ahorro, un colchoncito que nos permita estar bien, y y, pues, ya teníamos todo establecido, y de repente llegó esto, y es como, uf, o sea, no sé, si si si me convenga, obviamente el pago es mejor, eh, y también puede que a la larga tenga un puesto mejor.
Okey, okey. Ajá. Claro. Ajá. Okey. Ya. Claro. Claro, un crecimiento.
Incluso, pues, con la cercanía con Estados Unidos y así, pues, l esta empresa es tiene como que ahí una una empresa hermana del lado de Estados Unidos, y muchos trabajan también ahí. Entonces, guau, o sea, también sería increíble, pero pero no sé, qué tanto qué tan riesgoso sea este momento. Eh, igual y si no sale bien, porque también el contrato no está tan largo, es como medianamente ahí de prueba, este, pues, ajá, o sea, vendo todo aquí, porque va a ser imposible llevarme mis cosas para allá. Vendemos todo aquí, nos vamos para allá, y si después de 6 meses me dicen: "No, ¿sabes qué? Pues, gracias y todo". Pues, regreso y ya no tengo nada. Entonces, no sé, es lo que le ando dudando.
Ya. Ujú. Claro. Sí, justo era lo que quería preguntarte, si habías considerado, eh, ambas ambos escenarios, ¿no? O sea, ¿qué podrías perder si te quedas o o si te vas y qué podrías ganar con este cambio, no? Este, mm, me queda claro que ya lo han platicado, que ya han ponderado, pues, varias varios escenarios. Y, eh, y bueno, em, en el en, digamos que, en este momento, ¿cómo está tu si tu seguridad económica y s y laboral? Por ejemplo, ¿no? O sea, entiendo que allá te van a pagar más, pero, como bien dices, a lo mejor, eh, entre, o sea, ya quitando la renta, el día a día, el incremento, la inflación, etcétera. O sea, ¿has considerado como hacer estos números para ver, eh, cuál sería como el excedente y si realmente vale la pena?
Sí, mira, ah, es es un punto importante en toda esta decisión y en todo este trama, porque, justo venimos saliendo de una rachita, eh, muy mala, eh, mi novia tuvo un inconveniente médico terrible, tuvieron negligencia con ella en una operación, y, pues, todo se salió de control, estuvo a punto de perder la vida, tuvimos que moverla a un hospital privado, y ahí, pues, la salvaron, pero, ya, o sea, dejando de lado, obviamente, que el dinero es lo último menos importante, ya como pasando todo y haciendo recuento de los daños, pues, nos quedamos sin los ahorros que teníamos, ese colchoncito que nos daba, pues, esa seguridad, y mira, n no dolió para nada, porque para eso es el dinero, justo para para emergencias y más de salud, la cosa es que ya ponderándolo con esta nueva situación, pues, apenas nos íbamos a recuperar otra vez y empezábamos a formar este ahorro, en en un plan ideal, o en una visión ideal, pues, en un año sería perfecto de que esta oferta siguiera en pie y ya tuve este año para junto con ella ahorrar, y ya pues, nos vamos y tenemos como que este este ahorro por si todo sale mal, pues, no pasa nada y y así pero, no es el caso no me van a esperar 1 año, eh, entonces entonces, pues, es donde donde sí me pongo más entre la espada y la pared de, ¿a ver, qué hacemos?, dejamos esa pasar este tren, no sabemos si va a volver a pasar, pero tampoco sabemos si es si es la tierra prometida, o sea, también puede ser que no, i igual y esta esta manera en la que estamos haciendo las cosas puede ser un poco más tardada, pero más segura y y consistente, ¿sabes?, o sea, no sé, si estoy como como la carrera de la liebre contra la tortuga de pasito a pasito, o de una vez, entonces, no sé.
Ya. ¡Uy! Claro. Claro. Claro. Ujú. No, definitivamente. Claro. <chuckles> Oye, pues, eh, y no hay, eh, digamos esta, posibilidad siquiera de de que, por ejemplo, como dices que no es seguro, a lo mejor en estos 6 meses que te fueras tú, ah, eh, a checar que realmente, eh, si te gusta, si es lo que quieres, si de verdad prom eh, cumplen lo que prometen, etcétera, y si hay futuro, como dices, en esa empresa, eh, pero sin deshacerte de todo, ¿no?, y sin, obviamente, eh, dar este cambio tan abrupto, porque finalmente no tienes tampoco la certeza, pero igual, eh, si te fueras tú y ella se queda, pues, prueban y ya si te va superbién, pues, la jalas y si no, pues, te regresas, digo podría ser una posibilidad.
Um, sí. Es una posibilidad, eh, te voy a ser muy sincero, después de todo esto que ha pasado, la idea de separarnos no me gusta mucho. Si hubiera sido en otro contexto, si hubiera sido, eh, diferente, yo creo que sí hubiera sido lo más viable, pero, eh, separarnos ahorita como que no me dejaría tranquilo, ¿sabes? Y mi mi salud mental no no estaría bien y no estaría 100%, eh, como que súper concentrado en el trabajo. Sí, no, definitivamente, no, o sea, te podría decir que sí, pero siendo sincero y conociéndome, no no daría mi 100 estando allá.
Uju. Dando el 100, sí, entiendo. Okey, pues, bueno, mira, a mí me gustaría, pues, dejarte, eh, pues varios pensamientos que me que me están surgiendo ahorita para que igual y los puedas considerar. Creo que en muchas de las veces, eh, pues, este estas oportunidades, como bien dices, solo pasan a lo mejor una vez en la vida, ¿no?, eh, es cierto que las decisiones que tienes que tomar tienen que ser, eh, bastante con pies de plomo y y no solo con el impulso de de la noticia y de y de que todo va a salir bien y tal, ¿no?, pero a veces, eh, la vida te va poniendo estos cambios, eh, por algo, ¿no?, a lo mejor ahorita les tocó pasar por algo muy complicado y a lo mejor esta opción, pues, puede ser como este premio, digamos, por, eh, por haber resistido a esa prueba, ¿no?, por decir algo, em, yo creo que todo cambio es para bien, siempre y cuando estén totalmente, eh, convencidos de ello, ¿no?, eh, afortunadamente, pues, en lo el peor de los casos, y eso, eh, lo tienen que platicar, sería, eh, pues, que se tuvieran que regresar a su ciudad de origen, ¿no?, y y y bueno, empezar, eh, nuevamente una vez más y tal de de de ceros, por decirlo así, ¿no?, pero juntos. Entonces, eh, más que nada, me gustaría que pudieran considerar, ¿no?, los pros, los contras, los beneficios, porque a lo mejor, eh, y ser como muy, como te decía, con los pies de plomo y realmente hacer números, porque los números no mienten, ¿no?, y entonces, si a esto le co le empezar a investigar ¿cuánto cuestan las rentas, cuánto cuesta, por ejemplo, ir al súper?, eh, para tener una comparativa, ¿no?, y a lo mejor sí suena mucho en números de que te van a pagar más, pero en gastos también, ¿no?, y entonces dices: "Para, no sé, 1000, 2000 pesos, pues mejor me quedo aquí, le echo más ganas en mi emprendimiento o en otro sentido", ¿no?, creo que por ahí, eh, podrías, eh, identificar pues la respuesta que estas buscando.
Claro. Okey. Okey. Sí, claro. Oye, muchas gracias por todas tus recomendaciones y tus palabras, también por escucharme, me has quitado un peso enorme de encima y y valoro muchísimo, eh, estas palabras tan bonitas que me dijiste de, pues, en el peor de los casos se regresan, pero estando juntos, claro que sí, pues, juntos no no pasa nada, y no le tengo miedo a empezar de 0, y creo que también las cosas pasan por algo, y si esta es una oportunidad de la vida, pues, ni modo, el que no arriesga no gana. Muchas gracias.
Uju. Exacto. Exacto.